Hey, du. Ähm, ich habe ein Thema, ähm, was ich gerne mit dir heute einmal besprechen wollen würde. Und zwar ist es so, ähm, ich habe eine Beförderung bekommen vor kurzem oder bin befördert worden, ähm, in eine Managementposition, was mich natürlich sehr happy macht und, ähm, worauf ich mich total freue. Aber das bringt natürlich auch, sage ich mal, ähm, viel mehr Verantwortung mit sich. Und, ähm, natürlich eine der Verantwortungen ist, klar, das Team zu leiten, da regelmäßige auch so Feedback-Gespräche zu führen, ähm, eventuell Trainings auch zu geben, ja, hm, s hm, was bestimmte, ähm, Themen betrifft und da wirklich das Team richtig, richtig gut voranzubringen. Und, ähm, klar, da ist natürlich dann auch viel im Endeffekt mit Firmenterminologie und Industrieterminologie und so weiter und so fort. Und wir haben halt 'nen relativ gemischtes Team. Wir haben Leute dabei, die natürlich schon wesentlich länger dabei sind, die vielleicht Sachen, sage ich mal, einfacher annehmen können, verstehen können. Und dann gibt's natürlich auch Leute, die sind vielleicht noch nicht so lange dabei. Und natürlich ist es auch so: jeder Mensch hat ja 'n anderen Lernstil, ne? Das merkt man selber, weiß man selber. Ähm, du kannst dich irgendwo in den Vortrag setzen und dann erzählt da irgendeiner, was die Hälfte vom Raum versteht genau, was die Person meint. Und die andere Hälfte hat irgendwie das Große und Ganze nicht verstanden. Ähm, und da ist genau mein Knackpunkt. Ich möchte halt gerne, ähm, wenn ich, sage ich mal, regelmäßig in 'ner in 'ner in 'ner Gruppe spreche, vor meinem Team spreche, ähm, und wir über ganz, ähm, ja, äh, äh, industriespezifische Sachen sprechen, die halt auch teilweise wirklich komplex sind, weil es sehr ins Technische reingeht, möchte ich versuchen, das so so einfach, aber dennoch verständlich, so, wie möglich zu erklären. Und, ähm, damit struggle ich gerade so 'n bisschen. Und deswegen dachte ich mir, ich wende mich an dich, in der Hoffnung, ähm, dass du mir da so 'n bisschen, ähm, Hilfestellung leisten kannst.
Ja, sehr gerne. Also ist natürlich erstmal 'ne sehr komplexe Sit Situation, in der du dich, ähm, befindest. Kannst du mir vielleicht nochmal 'n bisschen 'n bisschen mehr zu deiner Rolle als Input geben? Also ist das für dich deine 1. Führungsrolle? Ist das für dich jetzt, sage ich mal, einfach 'ne neue Führungsrolle oder, wie allgemein, ähm, sage ich mal, sah denn bis jetzt dein Karriereweg aus, also wie erfahren bist du schon mit solchen Botschaften? Und kannst du vielleicht auch gleichzeitig nochmal, ähm, teilen, was vielleicht so aus deiner Warte so die Kerninhalte sein sollen von dem, was du vermitteln, so möchtest?
Ja, natürlich. Also, ähm, einmal, ich bin jetzt im Unternehmen selber schon seit knapp 4 Jahren. Ähm, bin in dem Unternehmen auch mit dem Unternehmen gewachsen, aufgestiegen, ähm, habe insgesamt Berufserfahrung in dem Feld von ungefähr 10 Jahren. Ähm, habe dann mich weiterentwickelt, so nachdem ich ungefähr 1 1/2 Jahre im Unternehmen war. 1 1/2, 2 Jahre bin ich, äh, Teamleiterin geworden. Und jetzt halt, wie gesagt, kürzlich erst von der Teamleiterin quasi ins, äh, Management aufgestiegen, so das heißt, dass ich jetzt, ähm, das komplette Team richtig manage und jetzt nicht nur drauf gucke, ähm, wie die Performance ist und dass ich quasi so 'n gutes Vorbild oder Beispiel bin, sondern dass ich wirklich halt Feedback Gespräche einhole, ähm, sage ich mal auch Management, wenn wir anderen Manager alle Gespräche miteinander haben, die Teams teilweise auch leite und mit, ähm, die Sachen organisiere und halt komplett für die Quota, ähm, ähm, für die fürs Quartals Target und so weiter und sofort, ähm, zuständig bin. Also, ich leite 'n Vertriebsteam. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig zu wissen und zu erwähnen. Ähm, dementsprechend kommt's halt sehr viel auf die Performance an. Und wir sind im Solarenergiebereich. Also das heißt, es ist halt schon sehr technisch, teilweise das, was auch, sage ich mal, unsere Vertriebler den Kunden erklären müssen und, ne, wie die die auf die Kunden zugehen. Was sind die neuen Trends? Da ändern sich ständig Sachen, äh, gesetzliche Gegebenheiten und so weiter und so fort. Also, da muss man schon relativ auf Zack sein, damit man da alle möglichen Eventualitäten, ähm, auch mit abdecken kann.
Okay. Also, ich verstehe auf jeden Fall, dass du da, sage ich mal jetzt noch, etwas neuer in deiner Rolle bist, aber auch gleichzeitig, dass die grade die technischen Sachen die sind natürlich jetzt sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich überlege gerade, ich meine, natürlich sind, ähm, Leute, die im Vertrieb arbeiten häufig haben die 'ne gewisse Zahlenaffinität, natürlich auch was Absatz, äh, angeht. Meinst du, du kannst probieren, die Brücke zu schlagen, bei dem, was du vermitteln möchtest über über das, was quasi im Endeffekt bei rauskommt, also dem Verkauf. Also, wie kann man ich überlege gerade, ob man es nicht dem dem den Mitarbeitern quasi mehr verkaufen kann über so 'ne Reise, ne? Wo kommt das Pro Produkt her und warum müsst ihr vielleicht auch 'n bisschen technischer Bescheid wissen, um das Produkt, sage ich mal, optimal an den Mann oder an die Frau zu bringen?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, definitiv, weil weißt du, sage ich mal mein mein Problem, was ich halt habe, ähm, ist oder was ich halt im Team einfach auch sehe. Wir haben, ähm, natürlich da unheimlich viele gute Vertriebler mit dabei, die- sage ich mal- die sind Top-performer, die verkaufen Top. Das ist aber auch ganz viel deren eigene Persönlichkeit. Das ist noch nicht mal unbedingt das Produktwissen, was die haben. Sondern die können sich es selber einfach mega verkaufen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es des Öfteren schon vorgekommen, dass natürlich, äh, Sachen zurückgekommen sind und, ähm, sich Kunden beschwert haben und gesagt haben: „Davon wusste ich nichts. Davon wusste ich nichts. Das hat mir keiner erklärt.“ Ne, also, dass da ganz viele Sachen einfach offen waren, worüber sich die Vertriebler selber nicht wirklich Gedanken gemacht haben, dass zum einen. Ähm, und wie gesagt, also es, äh man darf ja auch nicht vergessen. Gerade sage ich mal diese Solarenergiegeschichte. Also auch in dem, in dem Sekto, wo wir da drin sind. Wir machen B2C. Also, wir verkaufen halt an den Endkunden. Wir verkaufen nicht an andere Firmen. Das heißt, die Endkunden meistens sind Laien. Die wissen auch nicht 100 %, wie das Ganze vielleicht funktionieren soll und das und wie nicht. Das heißt, was ich meinem Team weitergebe, sage ich mal, die Komplexitäten der Industrie muss ich irgendwie so erklären, dass das, jetzt ganz doof gesagt 'n Fünfjähriger verstehen könnte, damit die das auch so ihren Kunden weitergeben können, ähm, dass sie das auch verstehen, weil die halt in 0 vom Fach sind weißt du, und da geht's noch nicht mal um so Rechnungen, oder wie stelle ich jetzt, sage ich mal, äh, 'ne Gewinnspanne auf oder so, sondern einfach so: „Welchen Mehrwert hast du von dem Produkt aufgrund dieser und dieser technischen Voraussetzungen?“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Also, ich ich bin gerade so 'n bisschen am Überlegen. Ich sage mal so, ich glaube, so wie ich es verstehe, ist es eher also es ist es ist, sage ich mal, 'n zweigelagertes Problem. Ich glaube erstmal, das 1. Problem ist, dass du überhaupt an die Vertriebler rankommen musst, also dass sie überhaupt, sage ich mal, 'ne gewisse Notwendigkeit, ähm, erkennen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann halt das 2., wie kriegst du die Themen untergedampft, dass die das quasi den Kunden auch weitergeben können. Und bei mir, wenn ich jetzt über den 1. Schritt nachdenke, wäre die Frage also in in der in der Regel arbeiten ja viele Vertriebler provisionsbasiert, ne? Und eine Möglichkeit wäre ja beispielsweise, sage ich mal, den den Anteil der Rücklaufquoten auch irgendwie als Provisionsbestandteil zu fassen. Das man sagt: „Ey, Leute, wenn ihr keinen Bock habt, euch damit auseinandersetzen und dadurch eure eure Rückläufe sich erhöhen, dann fangen wir mal ganz äh, ganz, ganz klar auch, äh, an die Provision mal nach unten anzupassen.“ Weil, äh, was hier wirtschaftlich entsteht, ne, an Prozesskosten, ne? An a allen so 'n Geschichten, die ja dann nachgelagert entstehen, wenn so 'n Rücklauf entsteht, ne? Verwaltungskosten, all so so 'ne Geschichten, ne, you name it. Dann ziehen wir die Kosten von eurer Provision ab, weil ihr durch den Sale mehr Kosten verursacht, als ihr gerade generiert habt, so. Und dann könnte man die erstmal mal 'n bisschen bei der Nase packen und sagen: „So Freunde, so geht's aber nicht. Ähm, Verkaufen ist das eine, aber de der Kunde sollte auch das Gefühl haben, dass er sich abgeholt fühlt.“ Und ich glaube, wenn du dann erstmal, sage ich mal, die Lauscher aufsperrst von den Vertrieblern, dann kannst du nämlich die auch ganz anders erreichen, dann glaube ich, haben die auch 'ne ganz andere Offenheit, überhaupt mal zuzuhören und sich in das Thema reinzudenken. Und ich glaube, das ist nämlich gerade der Schritt, der fehlt. Ich glaube, es ist die Komplexität ist das eine, aber ich glaube, dass gerade gar die nicht die Notwendigkeit in den Köpfen da ist, sich damit überhaupt auseinandersetzen zu müssen und da muss man die mal 'n bisschen wach rütteln und sagen: „Leute, äh, Kosten, äh, sind das eine, aber wir können euch nicht belohnen für Sachen, die hinten rum dann doch nochmal wie 10 Sonderlocken erfordern, ne?“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, stimmt. Mhm. Da hast du absolut recht. Das ist 'n sehr, sehr guter Ansatz. Also, ich glaube, dass, ähm damit hast du absolut recht, ne? Man muss halt wirklich, ähm, vom Grund auf das aufbauen und, äh, da an an an, ja an genau diesen Sachen appellieren, ähm, das habe ich so noch gar nicht soweit habe ich in dem Fall noch gar nicht weitergedacht. Ich dachte mir einfach: „Okay, wie kann ich irgendwie, weiß ich nicht, ein, ähm, 'n Training oder 'ne Präsentation aufbauen, damit es so verständlich wie möglich ist.“ Aber es du hast vollkommen recht. Also, es geht mit der Notwen Notwendigkeit erstmal los, dass man erstmal versteht: „Okay, wozu brauche ich das überhaupt? Welchen Mehrwert liefert mir das?“ Und, ähm, den Tipp, den du auch gerade gegeben hattest, von wegen, ja, dass man dann halt guckt: „Okay, wenn die Rücklaufquote zu hoch ist, weil ihr entweder am Training nicht teilgenommen habt, oder, ähm, das nicht ernst genommen habt, nicht auf das gehört habt, was wir euch da beigebracht haben. Ja, dann wird euch das halt, ähm, äh, von der Kommission abgezogen. Ja, das ist 'n s ist 'n sehr guter Tipp, definitiv.
Hm. Ja, das denke ich nämlich auch. Ich glaube ich meine, es ist ja häufig so und man kann es man kann es ja den den Vertrieb dann auch nicht übelnehmen, aber häufig s überschätzen Vertriebler, glaube ich, ihre Position im Unternehmen. Also, es geht nicht darum, dass sie nicht wichtig sind, sondern dass es halt auch noch andere Bereiche gibt, die halt auch wichtig sind und die Leute, die dann halt im Zweifelsfall hintenrum aufräumen müssen, weil die Rückläufe so hoch sind, die können sich vor Arbeit nicht retten, nur weil man im Vertrieb denkt, das nicht ernst nehmen zu müssen. Und ich meine, das sind ja auch Sachen, wo man sehr einfach daran appellieren kann, vielleicht auch mit irgendwie kleinen Rollenspielen mit den Vertrieblern selber. Ich meine, jeder j jeder kennt das. Man kauft 'n Produkt oder irgendwie 'n, äh, keine Ahnung, irgendwelche handwerklichen Arbeiten funktionieren zu Hause nicht, und dann für 'ne Handwerksarbeit, die 2 Stunden gedauert hat, setzt man sich auf einmal 2 Wochen auseinander mit irgendwelchen Stornierungen und hier nochmal 'ne E-Mail hinschreiben und da nochmal irgendwie hinterherlaufen und das finden alle scheiße. Und das sind halt natürlich auch einfach Sachen, langfristig gedacht, ne, ist natürlich jetzt bei PV-Produkten 'n bisschen schwieriger, aber da spricht man ja auch im Marketing sprich von 'ner kognitiven Dissonanz, ne? Das sind dann halt Kunden, wenn die einmal verprellt sind, ist halt die Frage, kriegt man die Retains? Sind das sind das Kunden, die wieder kommen? Oder haben die sich gedacht: „Ach Mensch, einmal die Erfahrung und dann auch gerne nie wieder.“ Und das sind dann natürlich auch Kunden, wenn die dann einmal verprellt sind, die dann auch aus dieser Bestandskundenliste eventuell sich dann nicht mehr reakquirieren lassen und dadurch ja auch einfach die Kundenbasis immer dünner wird langfristig. Und wenn die Kundenbasis immer dünner wird, dann ist auch das Sales-Potenzial für die Vertriebler nicht so gering, sprich weniger Geld. Und da muss man dann mal vorne sagen: „Hey Leute, wenn ihr auch noch in Zukunft gut Geld verdienen wollt, dann erst mal Lauscher auf, ähm, und Training, äh, zuhören, weil ab ab sofort sind nämlich eure, ja, Trainingsergebnisse rückgekoppelt zu dem, was ihr auch verdient.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, ne, da hast du da hast du absolut recht. Und es ist auch einfach viel zu viel Konkurrenz da. Ja, Leute gehen einfach woanders hin. Die meisten kannst du nicht retainen, wenn einmal das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ähm, ne, also, das war sehr, sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich danke dir unglaublich, ähm, für die tollen Tipps. Also, das ist definitiv der richtige Ansatz. Das werde ich so umsetzen und, ähm, werde dir auf jeden Fall, ähm, Bescheid geben, wie es gelaufen ist. Ich danke dir sehr, ähm, für das tolle Gespräch und das tolle Feedback.
Mhm, klar. Richtig. Super, weiterhin viel Erfolg. Du schaffst das auf jeden Fall, die Leute zu erreichen.
Dan